Oke, pelarian sehat ya, itu biasa banget tuh, aku juga punya cara untuk bisa, eee, ambil jeda, iya, atau, eee, ya sekedar selingan gitu ya, hiburan di tengah-tengah pekerjaan, di tengah aktivitas yang lagi aku jalanin. Itu mungkin lebih masuknya ke pelarian sehat gitu. Nah soal batasannya itu, mungkin kalo aku lebih dari segi waktunya Kak, waktunya sama niatnya juga nih, eee, tujuannya. Jadi, eee
Oh, waktunya. <chuckles> Oke, jadi harus diperjelas niatnya ya, gitu.
Hmm, kalau memang dia cuman sebagai, eee, selingan atau, ya pelarian, tapi yang sehatlah ya, <chuckles> bukan yang bukan, eee
<chuckles> Ini baik, heeh, gimana?
Bukan yang escape gitu, lari dan gak balik lagi ya. Heeh, lari dari kenyataan. Nah
Eee, lari dari kenyataan. <chuckles> Atau lari sambil makan sayur barangkali biar sehat?
Aduh, jangan, nanti keselek kalau kayak gitu. <chuckles> Iya, bedanya tuh di waktu ya, eee, waktu yang terkontrol, kalau menurutku. Karena ada jenis-jenis pelarian yang kayak temenku gitu ya, dia, eee, punya masalah, terus larinya main game gitu, dan itu lupa waktu ya. Sampai, eee, ya mungkin awalnya karena niat dia tuh pengen, eee, apa namanya, mengalihkan pikiran gitu. Tapi karena nggak diberi batas yang jelas, terus juga dia nggak tahu ya sekondisinya aku deh, eee, seenaknya perasaanku, mood-ku gitu, nah akhirnya jadi kebablasan. Mungkin itu masuknya jadi menghindari masalah ya, tadi kan antara pelarian sehat sama menghindari masalah. Nah kalo aku, eee, menentukan pelarian sehat tuh dengan cara waktu yang terkontrol Kak, jadi kalo aku mau lari nih, <chuckles> lari. Mau cari selingan hmm, jogging dari masalah gitu. <chuckles> Sekedar refresh-lah sebetulnya ya. Itu punya ada timer-nya, ada waktu yang ditentukan ya, mau pu mau itu sampe seharian misalnya ya. Tapi kita tau nih, kita akan balik lagi di kapan di waktu kapan gitu, dan tadi tujuannya, kita hanya sekedar mau mengalihkan, mencari peran. Kade karena kadang-kadang ada jenis masalah yang mungkin gak bisa ya, kalau mau dipaksain mau cari jalan keluar hari itu juga, atau saat itu juga, gak, eee, segera ketemu gitu. Nah menurutku penting tuh, pelarian sehat tuh hadir, heeh, di antara itu.
<chuckles> Oke. Heeh. Oke. Oke. Pakai joggingan dulu, pakai apa namanya, baju lari. <chuckles> Oke. Oke. Oke oke oke.

Oke, gini, Kak, kan awalnya mungkin Kakak itu, eee, ingin niatnya untuk pelarian sehat gitu ya? Eee, namun apakah Kakak pernah tuh, eee, terjebak gitu, dengan, eee, niat yang ingin rehat sejenak gitu, namun malah kayaknya Kakak kesannya cuman menjadikan itu sebagai alasan aja. Seakan-akan Kakak itu kayak, "Aku lagi pelarian sehat kok," gitu. "Ini bukan lari dari masalah kok," eee, namun ternyata setelah Kakak ini iya kan, mmm, gimana tuh, Kak, boleh nggak diceritain?
Mhm. Iya. Oh, iya iya iya, pernah pernah. <chuckles> Iya, karena aku suka film ya, Kak, ya, jadi, eee, salah satu cara praktis aku, ya nonton film tadi kan, kalau misalnya pengen kayak peralihan sebentar. Nah, tapi pernah nih, aku di kondisi yang nah biasanya sih itu kalau aku sama orang lain ya, kayak misalnya temenku atau keluargaku gitu, misalnya adikku, terus, eee, "Ah ya, udah sebentar deh, eee, main ke tempat dia, terus, eee, kita nonton sebentar," gitu ya, niatnya cuman pelarian sebentar gitu, dari masalahku nih. <chuckles> Eh, ternyata malah, eee, itu, kayak misalnya series tuh, mmm, kita langsung maraton mhm, film sampai sampai pagi gitu. Wah, itu itu heeh, itu pernah sih kayak gitu. Eee, kebablasan ya, mhm. Apalagi kalo, eee, maksudnya kalo lagi sama orang lain, Kak. <chuckles>
Heeh. <chuckles> <chuckles> Iya kan? Oke, iya, khawatirnya kan <chuckles> Karena kan, eee, tipis banget gitu, eee, batasan antara pelarian sehat sama kabur atau lari dari masalah gitu, Kak. Eee, apa namanya, kan butuh kontrol yang kuat dan tekad yang betul-betul bulat tuh dari seseorang itu, gitu, Kak.
Iya iya iya. Tapi mhm. Benar sih, iya, heeh. Itu aku setuju, makanya perlu tuh orang yang kayak, eee, ju justru dia, eee, ini ya, ngingetin gitu, kalo tau kita lagi ada masalah, terus, eee, tau kita apa namanya, punya waktu yalah, untuk, eee, sekedar refreshing sebentar, dia yang eee, syukur syukurnya kalau dapet kita larinya ket ke orang yang bener ya, gitu. Dia akan ngingetin lagi misalnya, "Eh, udah waktunya nih, balik lagi," gitu, itu akan sangat membantu, jangan sampai sebaliknya gitu. Niatnya cuma mau pelarian sehat, malah jadi keterusan gara-gara temen kita gitu, itu yang, eee, cukup ini sih, eee, bahaya ya. <chuckles>
Mhm. Oke. <chuckles> Bahaya banget. Eee, jadi, eee, peran orang lain juga ternyata berpengaruh ya, Kak, dalam usaha seseorang itu untuk sejenak rehat gitu, dari masalahnya, dalam tanda kutip, "Yang sehatnya," gitu ya, eee, bukan menjebak ataupun mengarahkan dia kabur dari tanggung jawabnya, gitu. Nah, dari pengalaman Kakak nih, Kak. Apakah ada, eee, pekerjaan ataupun tanggung jawab yang Kakak sedang emban pada saat itu, eee, hasilnya itu betul-betul, eee, bagus gitu ya, setelah Kakak sejenak nih, eee, melakukan pelarian sehat tadi, gitu, Kak?
Betul betul. betul betul, heeh. Mhm. Mhm.